Claro que sim. Olha, é uma coisa bem sutil, até um pouco clichê na verdade, mas não tem escapatória, é isso mesmo, é ser você mesma. Quando você for sair, não fique pensando: "Ai meu Deus, eu vou ter que socializar, o que será que eu vou dizer? Mas eu não tenho assunto, são pessoas novas, eu tenho vergonha, e sou um pouco tímida". Ah, é normal que a gente pense isso, né, mas se você sair de casa com com esses pensamentos desligado, deixar aquela vozinha na sua cabeça desligada, talvez vocês talvez não, com certeza você vai ter mais sucesso na sua socialização. Você vai se sentir, que se calhar, menos ansiosa, não vai se sentir tão pressionada, assim, ao falar. Aja naturalmente, seja você mesma, vai tranquila, pensa que isso vai te fazer bem, sem pressão. E e, além do mais, você tem seu marido do lado, né, que é, ali, aquele conforto emocional, que é aquele apoio, que vai tá ali sempre do seu lado, então seja você mesma.
Hum. Aham. Hã. É verdade. <laughs> Hum, boa, boa. É é, dica básica, né, mas que sempre funciona, né. Nossa, é, né
<laughs> Exatamente, sempre funciona, não tem pra onde correr. Exatamente.
É, mas, eh, acho que é bom relembrar isso, né, porque senão a gente esquece que a gente não precisa vestir essa máscara o tempo todo, né, que você comentou.
Claro. Aham. Sim. E, olha, e o seu marido, ele trabalha a partir de casa também, ou ele trabalha fora?
Ah, então, não, ele ele sai todos os dias, ele já tem, eh, ele vê pessoas, ele eh, assim, o dele, depende da demanda, de vez em quando ele trabalha de casa, mas a grande maioria da par do do dia, ele trabalha fora, no escritório mesmo. Então ele ele gosta, e ele sente falta. Se ele faz 2 dias de home office, ele já já já fica: "Ai, preciso sair". <laughs>
Aham. <laughs> Já fica um pouco confuso, ali, né, querendo sair, passear um pouco. Mas ele tá super certo, sabe, ele tá super certo. Entre com em contrapartida, você realmente também não precisa mudar a sua personalidade, o seu jeito de ser, que é estar mais quietinha em casa, né, que é estar ali, mais no seu cantinho, e tá tudo bem com isso, tá tranquilo, não precisa ficar, né, nesse pesadelo todo, é só pensar que você precisa sim, socializar um pouco, faz 1 ou 2 ami não precisa de muito, faz 1 amiga, 1 amigo, 2 no máximo, ali, e já tá ótimo, você vai ver que vai sentir uma diferença enorme na sua saúde mental.
Exato. Uhum. Uhum. Ah.